Ja, da habe ich direkt so dieses eine Gericht im Kopf und sa und zwar sind das überbackene Muscheln. Also, das hört sich jetzt vielleicht direkt im i im 1. Augenblick so 'n bisschen, äh, ja, ähm, unbekannt an für dich, aber, ähm, meine Familie kommt aus Italien, muss ich dazu sagen. Und bei un bei uns gibt's ja meistens dann bei Familienfeiern nicht nur 1 Gericht. Also, wir Italiener übertreiben ja auch gerne und dann gibt's auch mal 3, 4, 5 Gänge. Und ich f ich freue mich da ich freue mich da tatsächlich auf die auf die Muscheln, die mein Opa so gut kann. Der wohnt in Italien und, ähm, ja, wir waren zum Beispiel letztes Jahr an Weihnachten in Italien. Das war das 1. Mal, dass ich im Winter in Italien war. Und, äh, sonst sind wir immer im Sommer in Italien und ja, da gab's dann tatsächlich wieder die Muscheln, die ich so gern habe, aus dem Ofen. Also also, das ist nicht so die Muscheln, die s die du so kennst, so gekocht im Wasser, sondern aus'm Ofen. Und, äh, ja, ich kann dir gleich mal bisschen genauer erzählen, wie man das so macht.
Oh, okay. Mhm. Mhm. Mhm. Ja. <chuckles> Schön. Mhm. Mhm. Okay. Ja, das klingt voll interessant. Ich habe auch noch nie davon gehört, ehrlich gesagt, ähm, also, superinteressant. Da kannst du gerne gleich mal beschreiben, äh, wie das vielleicht zubereitet wird, falls du's weißt und wie das so schmeckt. Ähm, kommt ihr denn also, dann lebt ihr wahrscheinlich auch am Meer oder seid ihr mehr Inland von Italien?
Mhm. Mein Op mein mein Opa wohnt tatsächlich der hat 'n Haus tatsächlich direkt am Meer, ne? Also, er wä er wohnt ganz ganz im Süden Italiens, äh, in in Nähe Bari, wenn du das kennst, Lecce heißt es. Ähm, und dann hat er da 10 Minuten vom Meer 'n Haus und, ja, deswegen ist es auch so alles so frisch, ne? Und die Muscheln kriegen wir dann so richtig fri frisch vom Fischmarkt und, äh, die schmecken auch immer, ja, unglaublich lecker.
Ah. Mhm. Mhm. Ja, das glaube ich. Okay, das hört sich voll schön an, auch einfach 'n Haus am Meer zu haben. Ich weiß nicht, ich finde das immer voll schön. Ähm, ich habe 'n paar Verwandte in Kroatien und, ähm, das finde ich auch immer ja, ich denke mir auch immer so: irgendwann vielleicht mal 'n Haus da irgendwo zu haben, wäre auch vielleicht ganz schön. <chuckles>
<chuckles> Mhm. <chuckles> Das ist ja so 'n bisschen so 'n Life Goal, ne? Also, da irgendwann 'n Haus, äh Haus am Meer hat haben ja viele so als Ziel, ne? <chuckles>
Mhm. Ja, absolut. Also, dein Opa lebt absolut das Traumleben. Ähm, okay, ja, erzähl doch mal gerne von den Muscheln, wie die, ja, so zubereitet werden und w warum die so gut schmecken für dich, was das so ausmacht.
<chuckles> Mhm.